Oo.
Very nadumi ka? Ha! Good luck kung makalimutan yan pag nakikita-kita kayo, 'di ba?
<laughs> Oo nga, eh. 'Yon napaisip tuloy ako, "Ano ba yung naalala nila sa'kin? Buti hindi naman ako nadumi." <laughs> Oo. Grabe talaga 'yun! Eh, sabihin ko, "Bakit ba lahat tayo ata may gano'ng kaklase?" Hindi, sabagay kung ako naman hindi naman do'n sa klase kumbaga nakaabot naman ako sa palikuran, oo. Siyempre ga mahirap talaga 'yun kumbaga ayaw naman din natin mapunta doon at ayaw din naman natin mangutya. Ako hindi din ayoko ng ano unless talaga nakakainis yung tao may gano'n, eh, yung parang gustong-gusto niyang magpapansin, may gano'n, eh. Pero ibang kaso 'yun.
<laughs> 'Di ba? <scoffs> Totoo yan 'di ba? Mhm. Meron, hindi na mawawala, eh, 'no? Mhm. <chuckles> Sa kla sa, sa CR, sa CR 'Di, siyempre imagine mo 'di ba? Mhm. Totoo. Puwede, oo. Mhm. Merong gano'n bida-bida. Maraming gano'n bida-bida. Sa classroom, 'no, totoo gusto niya siya lagi yung leading role, 'di ba? 'Di
Oo yeah, main character gano'n, mm. Oo, tatapakan niya lahat "Hindi ako dapat ang ano" Ganiyan.
Oo. Kahit bino pagdating nga ng botohan ng class class officer binoboto yung sarili eh.

Magandang gabi.
Ayan, magandang gabi. So, ayun. <sighs> Talaga namang ano 'no, ah, marami tayong talagang responsibilidad sa ating buhay.
Kamusta? <chuckles> Hmm. Totoo 'yan, totoo 'yan, marami, marami. Hindi natu hindi natu hindi nawawala, tuloy-tuloy lang, 'di ba? Pasalamat pa rin at nakakapag-provide tayo.
Mm. Hmm. <clicks tongue> 'Di ba? <clicks tongue> Oo. Kumbaga parang 'di ba nung tayo'y ano, nag-aaral pa lang o kaya kung meron pa tayong mga pinapaaral, talagang malalaman natin yung mga bagay na kailangan nating malaman sa buhay-buhay.
Ah, hmm. Hmm. Mm. Mm. Totoo 'yan, totoo 'yan. Agree, agree.
Mm.
Nakaranas ka na ba ng ano, diskriminasyon sa eskuwela?
Ay oo naman. Sa iba't ibang ano, paraan.
Pa'no, halimbawa?